À, mình hiểu rồi. Tức là mình sẽ nghĩ tích cực hơn một chút, ờ, mình sẽ thoải mái ra một chút, không phải ép bản thân mình trong một tuần này thì mình phải ăn liên tục những cái món đó mà hãy, ờ, chia nhỏ thời gian ra, đúng không bạn? Chia nhỏ cái mục tiêu mà mình hướng tới, thì có thể là, ờ, mình ăn 2 bữa, xong đấy là mình nghỉ 1 bữa, rồi tiếp tục mình ăn tiếp. Cứ như vậy thì mình sẽ cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn một chút và dễ tiếp cực đó với cái thói quen mà ăn mới đó, đúng không bạn?
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi bạn ạ. Với cả mình nghĩ rằng là, ờm, ừm, cái cân nặng mà bạn đang muốn giảm cũng không phải là quá nhiều ấy. Bạn cũng chỉ muốn là nó thon gọn hơn đón Tết thôi. Mà bây giờ từ bây giờ đến Tết bọn mình vẫn còn tận, ừm, ừm, gần 3 tháng nữa cơ. Nên là mình nghĩ rằng chắc chắn là bạn sẽ làm được, chỉ cần là mình quyết tâm hơn một chút thôi và mình, ờ, tạo cái thói quen ăn uống lành mạnh hơn một chút là được.
Ờ, mình hiểu rồi. Thời gian cho mình còn khá là nhiều, thế nên là mình sẽ cũng có cố gắng áp dụng những cái phương pháp mà bạn đã nói tới tr từ trước tới giờ, thì mình có thể áp dụng một cách, ơ, gọi là, tích cực, thoải mái, chứ không nên ép bản thân mình trong là phải nhanh nhất có thể, về dáng nhanh nhất có thể, hoặc là mình cũng sẽ, á, cố gắng tự tin vào bản thân mình. Chắc số cân đó của mình cũng khá ổn rồi. Ờ, và không biết là bạn còn thêm những cái lời khuyên gì nữa không nhỉ?
Ờm, ngoài cái việc ăn uống lành mạnh ra thì, ờ, mình nghĩ rằng là nếu được thì, ờ, chúng mình có thể kết hợp thêm một chút với những cái việc như kiểu là vận động ấy, thì cái việc giảm cân của bạn nó cũng sẽ, à, ờ, có thể là cái quá trình nó sẽ nhanh hơn này. Ờ, nên là, ờ, mình nghĩ rằng cái việc ăn uống thì hãy là luôn, ờ, ngoài cái việc là tạo cho một cái, á, thói quen hay là một cái kế hoạch cụ thể, bạn hãy giữ một cái tinh thần vui vẻ và chăm chỉ vận động lên. Thì mình nghĩ rằng là cái việc kế hoạch giảm cân của bạn chắc chắn sẽ thành công nhá.
À, mình hiểu rồi. Vậy chắc từ hôm nay thì mình sẽ cố gắng là mỗi buổi chiều mình sẽ chạy vài vòng quanh công viên chẳng hạn, hoặc là mình có thể đạp xe đi đâu đó, biết đâu tâm trạng mình lại cảm thấy ổn hơn, đúng không bạn? Mình nghĩ rằng là, ờ, kết hợp những phương kháp với nhau ấy, thì nó sẽ cố, ờ, gắng cho mình một cái, á, cảm giác thoải mái nhất. Không phải bắt buộc là, ờ, giảm cân là mình phải ăn thôi, ăn như thế này, siết chặt như thế này. Có thể kết hợp những phương pháp với nhau sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là, ờ, mình có phương pháp này hỗ trợ rồi, thì là chắc mục tiêu của mình sẽ đạt được đây. Mình có cái này hỗ trợ, cái kia hỗ trợ thì nó sẽ dễ hơn, đúng không bạn?
Đúng rồi, thế thì ừm. Đúng rồi ấy. Đúng rồi. Ờ, mình thấy cái suy nghĩ này của bạn rất là đúng theo cái suy nghĩ của mình luôn. Ngoài ra thì mình cũng nghĩ rằng là cái việc mà ăn uống lành mạnh này bạn được học từ những thói quen nó là thói quen lâu dài, thì nó cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nó cũng tránh cái việc mà bọn mình bị gấp rút cho cái việc giảm cân để có một cái dịp gì đó, như kiểu là, sinh nhật hay là Tết ấy. Thì sau này nếu ví dụ bạn đã vui vẻ và, ờ, rất là yêu thích cái, a, thói quen này rồi, thì mình nghĩ rằng là bạn có thể duy trì nó lâu dài được nữa.

Ờ, bạn ơi, dạo này mình đang gặp một cái tình huống như thế này, là thực ra mình cũng thấy là sắp Tết rồi, thế nên là mình cũng muốn giảm cân một chút. Thế nên là mình đang bắt đầu một thói quen là ăn uống lành mạnh một chút, healthy một chút, và mình muốn á, cái số cân mạnh, ờ, của mình giảm đi một chút này, để mình có thể mặc những trang phục đẹp hơn. Ờ, nhưng mà không hiểu là dạo lần này thì mình cảm thấy hơi bất lực một chút, ờ, vì là mình đã cố ăn uống rồi nhưng mà, ờ, lại không thể đáp ứng được, ờ, cái, ơ, kế hoạch mà mình đã đặt ra ấy. Mình cũng đã đưa ra một số cái danh sách đấy rồi, nhưng mà mình cảm thấy các món ăn đấy nhạt nhẽo quá, thì không biết là mình có thể tiếp tục được không? Và đôi khi là mình lại muốn ăn một cái gì đó khác chẳng hạn. Ví dụ là bạn mình rủ đi ăn gà rán, thế là mình đồng ý luôn, hay là mình, ờ, ờ, đang suy nghĩ là "Hôm nay mình ăn uống healthy, nhưng mà hay có thể là, ờ, nghỉ đi một chút, à, mai mình ăn tiếp hoặc là ngày kia mình ăn tiếp." Thế nên là lúc nào mình cũng liên tục thất bại và bỏ dở những cái cuộc đấy đó. Thì không biết là bạn có thể, ờ, cho s mình một số cái lời khuyên gì đó không?
Ừm. Ừm. Ừm. Mình cũng rất là hiểu cảm giác của bạn ấy, tại vì thực ra là đúng là cái đợt mà gần Tết như thế này thì bọn mình cũng sẽ rất là mong muốn là có một vóc dáng đẹp để đón Tết ấy. Ờ, cho mình hỏi một chút là không biết là trong quá trình bạn giảm cân thì bạn đã, ờ, lên kế hoạch cụ thể cho việc giảm cân chưa? Hay là mình, ờ, đã thực hiện cái việc giảm cân này lâu chưa?
Đúng rồi đấy bạn ạ. Ờ, cái ý tưởng này của mình ra cái ý tưởng giảm cân của mình ấy, thực sự là mình đã đau đáu trong, ờ, lòng rất lâu rồi. Nhưng mà, ờ, mình lúc nào cũng lấy một cái lý do là mình bận, hay là mình chưa chuẩn bị, thì thế nên là đợt này mình cũng đã đề ra cho mình một cái kế hoạch, và mình cũng đã nghiên cứu đưa ra một số cái danh sách các món ăn đó, trong một tuần là mình ăn gì đó không? Ờ, ví dụ như là sáng, trưa, chiều, tối, mình sẽ ăn theo như thế nào đó thì mình cũng có một số cái kế hoạch, nhưng mà khi áp dụng nó thì mình cảm thấy "Ôi sao khó thế, không thể nào mà ăn theo được." Tại vì cái thói quen trước đây của mình thì nó sẽ ăn hơi, gọi là, vô tổ một chức một chút ấy bạn ạ.
Ừm, <chuckles> mình hiểu. Đặc biệt là nếu mà, kiểu, ờ, mình làm trong một cái môi trường mà đôi khi là có thể bạn làm đi làm việc ấy, bạn gặp stress ấy, thì có thể là mình cũng sẽ mong muốn là ăn uống những cái món mà theo sở thích của mình, hoặc là có một chút đồ ngọt ấy. Thì những cái cảm giác đấy nó sẽ là cảm giác mà chung của tất cả mọi người thôi. Ờ, và cũng có thể đấy cũng sẽ là lý do chính mà mình cũng nghĩ là sẽ có nhiều người giống như bạn ấy, ờ, kể cả mình trong đó là có thể sẽ đôi khi sẽ gặp, ừm, một chút là nản chí, và cảm thấy rằng là mình sẽ không thể nào mà hoàn thành cái kết quả đấy được, mình cũng hiểu cảm giác đấy. Ờ, thế ngoài ra thì ngoài cái việc mà lần này giảm cân ra thì trước đây bạn đã có bao giờ có kế hoạch, kiểu, giảm cân chưa? Tức là bạn đã có trải nghiệm giảm cân nào trước đây chưa?
Đúng rồi. Ừm.

Ờ, mình có nghĩ rồi bí. Nhưng mà ví dụ như là mình đang cố gắng giảm cân thì mình sẽ đặt mục tiêu lớn hơn, đúng không bạn? Hôm nay mình sẽ thay đổi các món đi. Nhưng mà họ thì, ờ, cái chế độ ăn của họ khác, thế là chỉ được một bữa là họ đã bỏ giữa chừng rồi. Thế là mình cảm thấy: "Thôi, hay mình cũng, a, bỏ đi." Mình, ờ, lại ăn lại bình thường ấy bạn.
<chuckles> Ừm. Ừ, mình hiểu. Thực ra thì mình nghĩ rằng là trong cái quá trình giảm cân ấy, cái tâm lý ấy, nó là cái quan trọng nhất. Ờ, cái việc bọn mình quyết tâm đến đâu ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện, à, rất là rõ trong cái việc đó. Thực, ưm, thực tế thì mình nghĩ rằng là bây giờ bạn có thể lên một cái kế hoạch cụ thể cho bản thân bạn. Bởi vì như mình nói rằng là bạn là người hiểu rõ nhất là bạn thích gì này, ờ, bạn cần gì này, và bạn có thể ăn được như thế nào. Cái việc mà mình rất là thích là bạn nghĩ được cái việc mà bạn muốn ăn uống phong phú, đa dạng ấy. Thì vì thực ra là như thế nó cũng sẽ giúp cho bạn đỡ bị cảm thấy nản khi mà, ờ, một thời gian dài mà mình chỉ ăn đi ăn lặp lại một vài món, như kiểu là mọi người hay ăn ức gà với trứng gà chẳng hạn ấy, như thế thì nó sẽ đỡ chán hơn. Ờ, nếu mà từ phía bản thân mình ấy, bởi ờm, trải nghiệm của mình và những người xung quanh, thì mình nghĩ rằng là bạn có thể thêm phong phú hơn cho thực đơn của bạn. Ví dụ như là rau củ quả này, hoặc là uống nhiều nước hơn, thì những cái việc đó mình sẽ nghĩ rằng là bạn sẽ có gọi như nào nhỉ? Có điểm thở trong cái quá trình giảm cân của mình cũng như là bổ sung các cái loại vitamin ấy. Thì trong quá trình giảm cân, ngoài cái việc mà mình giữ dáng ra thì, ừm, bọn mình cũng cần dưỡng da mà, đúng không? Thì đó sẽ là kiểu kể cả từ bên trong nữa.
Đúng rồi đấy. Đúng rồi. À, tức là mình hiểu rồi. Bạn đang muốn đấy là mình ờ, thay vì mình chỉ ăn những cái món mà mình hay, ơ, thích đó, thì mình sẽ hướng tới là mình muốn ăn phong phú hơn một chút và kết hợp những phương pháp khác như là bạn nói là uống vitamin này. Thì mình mình thấy rằng là cái này nó sẽ, á, ờ, dễ áp dụng với mình hơn. Đó, không biết là bạn có những cái lời khuyên gì nữa dành cho mình hay không?
Ờ, về ngoài ra ấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc mà bạn tạo thói quen cũng là một thứ rất là quan trọng. Thì có thể ví dụ như là như bạn thấy là bạn cũng có thể là đôi khi cần phải đi ra ngoài ăn với bạn bè này, nó cũng tạo niềm vui cho bạn, đúng không? Thì có thể là mình nghĩ rằng bạn sẽ chọn cho mình, ờ, 1 tuần, 1-2 ngày gì đó là do mình chọn. Mình hãy xếp một cái lịch nào đó là mình có thể ăn uống thoải mái theo ý mình, còn những ngày còn lại thì mình sẽ ăn uống nghiêm túc hơn một chút. Thì mình nghĩ thì khi tạo thói quen như vậy thì bạn cũng sẽ cảm thấy dễ thở hơn, và việc ăn uống nó cũng sẽ vui hơn ấy, khiến bạn cái việc giảm cân nó không còn áp lực với bạn nữa. Và mình tin chắc chắn là cái việc đấy nó sẽ dễ dàng cho bạn hơn rất là nhiều.
Đúng rồi.

Ờ, trước đây mình cũng có một chút, gọi là, ờ, giảm cân, nhưng mà mình chỉ được, ờ, theo như là cơ địa của mình là khá tăng cân nhanh ấy bạn, thì khoảng độ trong vòng nửa năm thì mình đã, cũng cố giảm cân đến một mức, ờ, nhất định và cảm thấy là ở mức đó thì mình ổn rồi. Nhưng mà, ờ, sau một thời gian đó mình thấy là cái mức này ổn rồi, thế là mình buông thả bản thân mình, mình lại, ờ, ăn ăn nhiều những đồ ăn nhanh một chút này, hay đi ăn quán với bạn bè, uống cà phê. Thế nên là mức cân nó thứ tăng lên, tăng lên một chút, thế nên là bây giờ mình quyết định sắp đến Tết rồi thì phải làm đẹp lại bản thân mình thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừ, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Tại vì thực ra là đúng là tâm lý chung bọn mình sẽ là như thế ấy. Thực ra là cái việc mà bạn giảm cân thì mình cũng sẽ mong muốn là để, kiểu như là, mình đẹp ấy, và sau khi đẹp lại rồi thì mình cũng ừm, bọn mình sẽ đều muốn là quay lại cái, à, nếp sống, như kiểu là, phải giao lưu bạn bè một chút này, hay là ăn những món gì no, ăn ngon mà mình thích, đúng không? Và điều đấy thì chắc chắn là đôi khi nó sẽ hơi khó kiểm soát cân nặng lại, nó sẽ không thể nào mà, ờ, như là lúc mà bạn có cái tâm lý rằng là muốn kiểm soát cân nặng một cách triệt để được. Ờ, thế thế thì, ờ, cho mình hỏi một chút là hiện tại thì cái kế hoạch giảm cân của bạn ấy, như bạn chia sẻ là bạn cũng sẽ có những cái món mà bạn cảm thấy rằng là nó sẽ hơi khó ăn với bạn, và bạn cũng sẽ, kiểu, không thích lắm nên là nó hơi kiểu nản chí và khó theo lâu dài ấy. Thì bạn có tìm hiểu một cái phương pháp giảm cân nào cụ thể, như kiểu là, ăn keto hay là bạn ăn uống, kiểu như là, nhịn ăn gián đoạn hay là, ờ, những cái món ăn mà bạn liệt kê cụ thể ra không? Hay là bạn đang ăn theo kiểu gì? Bạn có thể chia sẻ với mình một chút được không?
Đúng rồi đấy, bạn ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn ạ.